Guarda, mi sembra di essere la persona giusta al momento giusto in questo momento, con la situazione purtroppo sbagliata, nel senso che, siamo in 55 metri quadri commerciali, quindi magari un po' meno, ehm, 2 adulti, per modo di dire almeno anagraficamente lo siamo, più un adolescente quattordicenne molto rumoroso, molto puzzolente, come tutti i quattordicenni, più maschi, più 2 cani. Ehm, 2 2 cani che sono hanno la la bella abitudine di starti attaccato oltretutto. Cioè, quindi dice, non è che se ne va dalla parte opposta di questi 55 gloriosissimi metri quadri, no. Ce l'hai sempre addosso tipo cozza. E e e quindi la l'unica soluzione, secondo me, in questi casi è, ehm, l'organizzazione maniacale degli spazi, perché, ehm, cioè nel senso se se hai uno spazio grosso, tu puoi accantonare tutto quanto dove ti pare, c'hai l'angolo del disordine e allora butti tutto quanto lì dentro. Allora vivi anche meglio nel senso, però in uno spazio piccolo, no, l'angolo del disordine se vuoi averlo è io ho tipo 20 centimetri quadri sulla scrivania, dove posso tenere legittimamente disordine senza che la fidanzata, ehm, inizi a urlarmi dietro senza che mio figlio ci inciampi, cioè quindi <scoffs> bisog è un po' come il gioco del 15, nel senso devi incastrarti. <chuckles> Quindi, il il mio segreto è che mi adatto mi adatto mostruosamente e devo fare, ehm, di necessità virtù, quindi, ehm, tipo tutto questo ti porta a sì?
<chuckles> Pensa te. Okay. Mh-mh. Ah-ah. Perfetto. Ovviamente. Certamente. Certo, ovvio. Ovviamente. Mh-mh. Qui hai hai degli organizzatori, perdonami avete risolto magari con degli z organizzatori sfruttando magari in altezza?